Oke, oke, kalau gitu memang entar aku coba, ya, menentukan batas waktu sendiri supaya aku udah seenggaknya jalan pulang dari kantor atau dari toko, gitu ya.
Iya, bener banget. Nah, soalnya apa? Karena kan, eee, dari cerita kamu tadi, itu kayaknya udah nggak ngaruh ke fisik aja, bahkan ke mental, ya, itu ditunjukkan bagaimana kamu sering emosi gitu ke orang-orang yang ada di rumah, kayak gitu kan, padahal mungkin sebenernya itu bisa diatasi, masalah ini sebenernya adalah masalah di pekerjaan, gitu ya, yang akhirnya sampai kebawa ke rumah, kayak gitu sih. Jadi mungkin kamu bisa membatasi diri atau mungkin menentukan batas, gitu ya, jam kerja kamu seperti apa, kayak gitu, ya, dan langsung mengutarakan kepada atasan apa yang kamu rasakan, kayak gitu. Karena mungkin heeh, ketika kamu nggak mengutarakan, mungkin dianggap sama atasan oke-oke aja, gitu ya, kamu nggak mengalami masalah secara fisik mau pun secara mental, mhm, bener, gitu, gimana tuh?
Genteng yang sama. Heeh. Kan. Wah. Hmm, kem tas. Ya. Langsung diutarakan. Oh, iya, bener. Iya iya, bener. Kamu mampu, kamu sehat, gitu ya. Padahal udah hampir iya, sih, benar-benar, a yang ke-2 itu aku nggak pernah kepikiran untuk mengatakan apa yang aku rasakan selama ini, gitu ya, karena merasa aku ingat, ada juga loh aku kan level supervisor, ada juga ternyata yang supervisor beda cabang. Aku kan Jakarta, ini cabang lain, gitu ya, yang kecelakaan ringan pas bawa mobil pulang karena memang kelelahan, ada sih memang, pernah ada itu juga. Ya, gitu, cuman hangat-hangat hari itu, atau 2 hari, 3 hari balik lagi intensitas kerja yang sangat tinggi, ya, ampun, budaya kerja gini amat. Ya, ini bener bener sih, kayaknya perlu tetap ngasih tau apa yang aku rasakan, gitu ya, kalau misalkan pulang dari jam segini, gitu, terlalu lelah, ya ya, aku coba lah.
Oke. Oke, waduh, iya iya. Iya iya, benar. Kayak kayak gitu. Dan mungkin ada satu lagi kali, ya. Ini mungkin hal kecil, tapi aku rasa itu juga bisa sedikit membantu, yaitu kamu sering-sering istilahnya mem eee, melaksanakan relaksasi, ya, baik itu mungkin di tempat kerja atau pun di rumah ketika mungkin jam-jam istirahat, gitu, setidaknya untuk melemaskan otot-otot badan, kayak gitu, ya, ketika mungkin otot-otot badang ini tuh udah kayak lemas, gitu, itu pasti ngaruh banget, gitu, ke emosi kamu, kayak gitu, sehingga mungkin apa, ya, apa yang kamu kerjakan hari itu yang mungkin membuat kamu lelah secara fisik, gitu, eee, bisa lah gitu, untuk diregangkan, kayak gitu, sehingga nggak ngaruh juga ketika di rumah bisa sampai emosi-emosi kayak gitu.
Relaksasi. Iya. Iya, benar. Oke, yang ke-3 ini juga belum pernah aku coba, Kak, merelaksasi, karena biasanya kalau udah pulang, eh, udah waktunya pulang, pulang, gitu ya, aku nggak melakukan relaksasi apa pun dulu. Mungkin nanti aku coba lakuin 3 saran kamu dan yang kayaknya yang klik banget sih memang yang ke-2 ama yang ke-3 itu tuh, aku coba ngomong langsung sama atasan, apa yang aku rasakan, gitu ya, sama merelaksasi pas lagi di jam pulang kerja sebelum pulang, gitu ya. Oke, makasih banget, Kak, atas sarannya, aku merasa terbantu dan aku coba semuanya, nanti aku juga update kembali ke Kakak gimana hasilnya ya, Kak.
Iya. Oke oke. Iya, benar. Oke, aku juga terima kasih, ya, udah percaya ke aku, menceritakan masalah kamu ke aku juga, semoga beberapa saran dari aku juga bisa membantu kamu dan akhirnya kamu bisa nih menyeimbangkan antara kesehatan dan juga pencapaian di tempat kerja kamu. Semangat.
Oke, ya, terima kasih, Kak, sampai jumpa.